Claro, com certeza. Olha, o que que acontece, eu trabalho de casa, né. Eu tenho dois trabalhos, eu eu tenho uma empresa junto com o meu marido, só que eu acabo trabalhando home office, porque eu faço a parte administrativa, então eu consigo trabalhar no computador em casa, e tenho uma segunda atividade, né, que também, eh, é pelo computador. Eu trabalho por produção, e e aí é aquela coisa, né. Produção você, quanto mais trabalha, mais você ganha, né.
Uhum. Hum, legal. Uhum. É verdade.
Então eu acabo que, f por mais que seja em casa, né, o trabalho, eu acabo, eh, me desorganizando em relação às outras atividades, sabe, e e aí eu acabo me enrolando, durmo super tarde, tipo 2:00, às vezes até 3:00.
Hum, entendi. Hã, mas trabalhando?
Trabalhando.
Hum, é porque quando você sai do trabalho, você tá com tá com a mente muito agitada ainda, né. Ele acaba que ainda demora um tempo pra desacelerar, pra poder conseguir descansar, né.
Exato, pois é, adrenalina ainda alta, ainda, né, ativação cerebral tá muito muito acelerada, né, os pensamentos, então levo bate
Aham, sim. Exato, uhum, é diferente de você tá vendo um filme e dormir, né. Você tá trabalhando, então isso exige um um fluxo cerebral maior, né, uma energia mai maior.
Uhum, é. Exatamente, e ainda tem um detalhe, que, assim na verdade, eu digo que eu tenho 3 trabalhos, né, eh, que eu trabalho em casa, né, eu faço tarefas domésticas. <chuckles>
Entendi. Uhum. Ah, com certeza, isso é um trabalho importantíssimo, tanto que pessoas recebem pra isso, <laughs> né.
Fo exatamente, né, só que
Né, e muitas pessoas desconsideram esse trabalho, né.
Exatamente, era exatamen era isso que eu ia falar, porque geralmente quando você não trabalha, eh, nessa área profissionalmente, né, e e faz só ali os cuidados com a sua casa, geralmente não é muito valorizada, né, e e é um e é uma atividade que não tem fim.
Uhum. Aham. Sim, tem razão.